Heeh, dan itu memang cukup nyebelin sih ya, kalau misalnya sampai kayak aduh udah pulang kerja kan sore-sore.
Nah gitu. Iya betul.
Malah jadi macet pengennya pulang sam sampai rumah kan kayak gitu. Jadinya, nyampe rumah tuh terkadang cuman diem-diem doang tuh, heeh.
Oh iya, betul betul betul Nah. <chuckles> Ya ya ya. Nah, biasanya memang gitu ya karena kan ke apa kelelahan emosional tuh ketika kita ini apa namanya pengen sesuatu tapi kok banyak hambatannya gitu, hambatannya tuh bertubi-tubi kayak enggak masuk akal deh gitu ya, gitu aku cuman pengen pulang kok, eee, terhambat banget-banget gitu. Makanya kita banyak se lihat orang yang emosi gitu ya kalau di jalan tuh gitu ya, eee, di, eee, karena senggol sedikit langsung teriak langsung ini gitu ya, gitu kan banyak tuh karena memang mungkin mereka sudah capek juga gitu capek akhirnya kena juga mentalnya seperti itu, mmm, ya.
Mhm mhm. Ya. Heeh. Nah. <laughs> <chuckles> Iya, ya. Mhm. Heeh heeh heeh, betul betul. <laughs> Iya betul sih, heeh. Betul. Mhm. Nah, kalau aku sih biasanya kalau kayak gitu ya misalnya udah lelah gitu, aku mending diem kayak gitu jadi enggak, enggak mungkin enggak kayak orang lain kan kalau misalnya, eee, sudah kelelahan emosional gitu kayak di jalan kan kesenggol dikit atau misalnya kesusul dikit emosi gitu, kalau aku lebih kayak diem ya udahlah gitu kan, ya udah gimana lagi kayak gitu ya perlu gitu sih.
Iya. Oke Iya betul mhm. Nah, betul banget. Mhm. A iya pasrah gitu ya? <chuckles> Iya iya iya iya, betul banget, heeh.
Heeh, eee, dan juga, eee, memang so solusinya tuh aku terkadang kalau misalnya udah tahu nih ngelihat di map tuh, wah ternyata macet gitu ya aku kadang jadinya, eee, ya udah nanti aja mu pulangnya agak maleman gitu ya. <chuckles> Jadi biar ini biar setidaknya pulang tuh tenang gitu ya kan itu, eee, malah jadinya, eee, emosi tuh malah jadi turun gitu ya, ma aku malah jadi mood-nya jadi bagus gitu kan. Yang pulang tuh malah jadi cepet gitu, di jalan lancar. Kalau Masnya sendiri nih, gimana nih? Eee, Kalau misalnya, Masnya, menemukan dengan masalah dari atau lelah gitu emosi, Masnya, gitu. Itu gimana tuh, eee, ngatasinnya?
Iya. Mhm. Iya. Mhm. Mhm, betul betul betul betul. Oke bisa jadi tu, heeh. Ah betul banget, mhm, betul betul betul. Ah, gitu. Ya ya ya. Mhm.

Kalau aku sih kadang keduanya ya. Terkadang memang, eee, suka bener kata Masnya tadi, suka dibawa tidur dulu, istirahat, kayak gitu. Tapi kalau misalnya pun setelah udah melakukan kayak gitu tuh, tapi misalnya masih emosionalnya masih terganggu, masih kepikiran terus ya, misalnya toh, eee, apa-apa tuh kayak ngerasa lelah atau lesu, itu biasanya aku suka cari temen cerita sih, entah itu temen deket, kayak gitu. Yang temennya tuh yang udah deket banget gitu ya, yang udah dekatnya deket banget, yang udah temenan lama
Hmm, mhm. Iya. Oh, gitu. Heeh. Oke, iya. Heeh. Oh, iya, betul banget, gitu, ya. Heeh. Heeh, betul, betul, betul.
yang udah yang kita tahu gitu baik buruknya, kayak gimana, ta kalau misalnya ke temen yang temen do yang temennya temen doang gitu, yang dekatnya cuma deket biasa, itu aku nggak pernah, sih. Kayak heeh. Soalnya takutnya malah jadi, eee, menyebar kalau kayak gitu, biasanya. <laughs> Makanya aku kayak pilih-pilih deh gitu, kalau kalau mau cerita, kayak gitu, nggak sembarangan cerita.
Nah. Ah! Oh, ya, betul banget tuh, ya, heeh. Nah, gitu. Iya, iya, iya, iya. E betul banget tuh, kalau kayak gitu, ya, ya, ya, iya, iya, iya, iya. Ya, memang sih, emang harus begitu, ya. Heeh.
Dan itu eee, heeh, dan itu memang cukup membantu ya, jadinya lebih lega, kayak gitu, Mas. Karena memang, eee, udah menceritakan, eee, suatu keresahan atau jadinya karena memang kan heeh, akar dari kelelahan emosional-emosional tuh ada keresahan ya, entah keresahan atau jenuh kayak gitu, heeh. Intinya
Heeh. Oke, betul. Mhm. Heeh. Oh, iya, pastinya tuh ya, heeh, mmm. Ya, ya, ya, itu memang asal-usulnya kayak gitu, iya, sih. Heeh, jenuh lah, apalah, gitu. Apalagi kita punya masalah dengan pasangan, apa, gitu ya, memang, eee, jangan sampai, eee, ini dulu terlalu banyak cerita ke orang lain gitu ya. Karena kan memang itu kan, eee, apa, permasalahan pribadi banget, gitu, ya. Heeh, jangan sampai kita terlalu ini. Mhm.
kita kan Iya. Eee, mhm. Ah. Pribadi. Betul. Jadinya ya Jangan sampai orang lain tau lah ya, kalau misalnya sama pasangan atau sama keluarga, gitu, kan? Takutnya malah jadi nggak baik.
Iya, gitu. Heeh, betul. Karena kan a heeh. Kalau udah baik kan, nanti orang tetap tahu permasalahin kita, heeh <laughs> Iya, betul. Nah, baik mungkin, i memang menarik banget nih, Mas, ya, obrolan kita nih, iya, baik. Makasih banyak infonya.
Hmm. Iya, jadi tau kan, "Dulu pernah ribut, nih." Gitu. <chuckles> Ih. Iya, Mas, menarik nih. Terima kasih, ya. Selamat malam!